J'ai, hem, des semaines très chargées, heu, au boulot en ce moment, c'est de la fin de l'année donc il y a pas mal, heu, d'objectifs à atteindre donc j'ai un plan de charge, hem, assez important. Hem, et j'aimerais ne pas, heu, faire comme, heu, les autres années sur cette fin d'année ou heu, pendant cette période, ma consommation, on va dire de fast-food, de repas livré, heu, explose parce que je prends pas le temps de de de cuisiner et hem, ce qui n'est pas bien pour la santé en 1 et en 2, heu, ce qui n'est pas non plus, heu, intéressant en termes de budget parce que forcément, heu, voilà, plus on consomme enfin plus on achète en extérieur, heu, plus ça devient très vite cher, heu, au bout de de de quelques jours, donc je voulais, heu, avoir un peu, des tips faciles à mettre en oeuvre pour pouvoir, heu, planifier ces repas-là. Heu, quand, heu, quand je suis débordé et et c'est le cas en ce moment.
Ouais. D'accord. Oui. Oui alors je suis je suis désolé déjà que tu sois surchargé, débordé en cette période de fin d'année, heu, c'est parce que c'est loin d'être le cas pour tout le monde hein. Beaucoup au contraire, ont tendance à à lâcher prise sur cette fin d'année donc heu, donc c'est vrai que c'est je conçois que ce soit frustrant et stressant de de de devoir, heu, travailler beaucoup comme tu as l'air de le faire, heu, en en cette période et d'autant plus, on a pas envie, heu, de s'embêter finalement avec les repas si si tu travaille beaucoup, donc ça je le je le conçois, et puis c'est sûr que ça doit être, heu, frustrant de se dire, heu: «Je travaille beaucoup pour, heu, pour payer de de la malbouffe à côté», entre guillemets.
Ouais. C'est ça, et heu, et en plus, hem, même en termes de, mmh, d'éducation pour mes enfants parce que j'ai 2 j'ai 2 p j'ai 2 enfants. Voilà, et heu, bon bah leur dire, heu, aujourd'hui, c'est, heu, McDo, demain c'est Burger King et puis après c'est un autre repas commandé. Enfin voilà, sachant que habituellement, on le mmh, on est sur, heu, aller un repas, on va dire, heu, extérieur, heu, par semaine, à tout casser, donc voilà, ça vient, heu, ça vient casser aussi le rythme et puis, heu, des des rituels qu'on met en place tout au long de l'année, heu, d'autant plus là en fin d'année quoi.
Est ce que est ce que comment dire? Ouais, je conçoie. Mmh. Ouais, je comp heu, je compatis, c'est difficile en plus de ça de maintenir le rythme, heu, éducatif finalement, heu, sur le plan alimentaire avec les enfants, si en plus tu as des enfants tu as 2 enfants, c'est ça?
C'est ça, complètement. Oui.
Donc habituellement, vous préparez les repas pour, heu, pour combien? Pour 3, pour 4 à la maison?
Pour, heu, pour 4, heu donc habituellement c'est des repas pour 4, heu bah, qu'on fait, heu, au fur et à mesure de de la semaine. C'est-à-dire, heu, bah, le lundi, heu, soir, on prépare pour le lundi soir, heu, il y a rarement des restes. On essaie de faire des quantités, heu heu, adéquates en fait pour pas avoir de reste. Parce qu'en fait, heu heu, chez moi, on a l'habitude que les restes traînent dans des Tupperware au frigo et après finissent, heu, à la poubelle donc ça fait du gaspillage. Donc on on on évite et heu et voilà, c'est tout au long de la semaine comme ça et en rythme normal, puisque ce que je considère que là, cette fin d'année, c'est pas normal. En rythme normal, on je, mmh, je leur achète un repas extérieur, heu, 1 fois dans la semaine mais mais voilà.
Ah bon? Mmh. Mmh d'accord. Et hem donc si je comprends bien, oui, heu, d'autant plus avec les rythmes de travail, il y a pas forcément beaucoup de temps pour préparer à manger en génér est-ce que les pas sont préparés? Heu, peut-être, heu, est-ce que le week-end, heu, il y a une réflexion sur les les menus de la semaine ou est-ce que c'est au jour le jour vraiment où ça se prépare?
Non. C'est au jour le jour et donc je t'avouerai que ça fait également une charge mentale parce que, heu bah, tous les soirs ou la veille, il faut réfléchir à à ce qu'on va manger le lendemain et et et voilà, je je déteste ça. Mais bon, on sait c'est une obligation, c'est important de de bien s'alimenter mais heu mais non. Et heu et le week-end on projette pas non plus les repas de la semaine. Enfin, je dis: «On», heu, mon congé mon conjoint et moi. parce que souvent on on marche aux f aux envies en fait. Et et le fait de de projeter bah, finalement, parfois ça reste dans le frigo, heu et puis personne ne personne ne consomme.
Mmh. Sûr. Mais heu, le fait de projeter, ça pourrait être préj projeter un un nombre de repas sur la semaine en en regardant finalement les ingrédients que vous avez, les courses que vous avez faites ou faire les courses en conséquence. Et heu, ça veut pas dire, heu, si on prévoit un poulet au curry pour le mardi, heu, rien n'empêche de le faire le mercredi ou le jeudi, selon les envies. Mais finalement avoir
Oui, d'accord. Ah oui, tu parlais en termes de, mmh, de courses à réaliser, c'est ça?
Voilà. Oui et de nombre de repas en sachant qu'avec ce qu'on a en course, on peut faire, tous ses repas dans la semaine. Même en prévoir, heu, 10 au lieu de 5, hein, peu importe mais on a de quoi faire
Mmh. Ouais, ouais.
on on a suffisamment d'ingrédients pour tous ces repas. Ça permet au moins d'avoir des potentiellement, ça pourrait permettre d'avoir des idées prêtes en fait. On sait qu'on a tout ça dans le frigo, dans le congèle, avec tout ce qu'on a, bah, on peut faire tous ces repas-là. Donc génial, on a le choix.
Oui. Ouais parce que tu vois sou souvent moi, hem, j'ai, heu, hem, j'ai peut-être une envie ou une idée mais il va me manquer, heu, bah des ingrédients. Il va m par exemple si je veux faire une quiche, heu, une quiche aux poireaux, heu, je vais tout avoir sauf les poireau, donc en fait je vais retourner en magasin, acheter les poireaux mais ne pas acheter que les poireaux du coup. Heu, il peut racheter racheter d'autres choses donc en fait, ce qui fait qu'il y a aussi des petites courses qui sont faites tout au long de la semaine. Donc pareil, c'est pas économique aussi. Et et je t'avouerais que, bah, j'aimerais, heu bah, optimiser tout ça, heu, en tout cas, en bonne résolution de l'année prochaine, optimiser tout ça pour être le plus efficace et puis être sûr de enfin réaliser des économies quoi, ne pas ne pas gaspiller, heu, à outrance.
Mmh mh. Mmh. Oui. Donc heu donc il y a il y a un besoin aussi finalement, heu, pour se faire plaisir dans ce dans ce stress quotidien et cette surcharge de travail, il y a un besoin quand même de d'avoir la capacité de répondre à ses envies du coup?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est le 1er, enfin c'est le 1er, heu, on va dire le 1er moteur. <chuckles>
D'accord. D'accord. Donc heu donc effectivement oui c'est pas toujours simple, heu, avec un rythme chargé, c'est sûr. Hem, est-ce qu'au moins vous avez un, mmh à défaut de de préparer des repas puisque j'entends que ce soit pas simple quand, heu, quand on on on répond un peu à l'envie comme ça et et c'est tout à fait légitime puisque c'est il faut bien trouver, heu, son plaisir dans cette surcharge finalement. Donc c'est votre plaisir si je si j'entends bien, heu, de de de pouvoir se faire, heu heu, un peu de manière, heu, spontanée, plaisir sur le plan alimentaire. Donc heu, dans ces cas-là avoir au moins un, mmh, peut-être hein, préparer à minima un listing de ce que vous avez.
Mmh.
De manière à ne pas chercher à défaut de de ne pas pouvoir faire autrement, finalement, parce que une envie, ça se maîtrise pas et donc de ne pas pouvoir faire autrement que d'aller faire la petite course. Au moins avoir un listing de tous les ingrédients de manière à ne pas perdre de temps. Je veux me faire ça, je peux tout de suite checker si j'ai tout ce que je si j'ai ce qu'il faut. Au moins ne pas perdre de temps pour ça à minima. Est-ce que ça serait peut-être envisageable?
Oui. Ouais. Oui, ça c'est envisageable et puis, heu heu, vu que vu qu'on fait les courses en fait on peut, heu On fait des courses 1 fois par se enfin les «les grosses courses» entre guillemets, on les fait 1 fois par semaine, donc heu, on on peut avoir la visibilité le week-end sur ce qu'on a voilà, ce qu'on a en termes de réapprovisionnement, heu et puis se baser là-des si je comprends bien, hein, heu, de ce que tu dis, ce serait se baser sur uniquement ce qu'on a, heu, pour éviter de ressortir et puis aller acheter autre chose et dépenser, heu, plus que ce qui est nécessaire, ouais.
Mmh. Mmh. Oui, pourquoi pas et au moins, déjà, en avoir la connaissance pour déjà qu'il y ait pas le côté anxiogène, donc qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, chercher pendant 3 heures dans le frigo comme comme on le fait souvent, heu et finalement à perdre beaucoup de temps avec ça et comme tu dis sur ce côté anxiogène de de pas savoir et du coup de perdre du temps, puis du coup d'aller acheter, dans le doute, bah, je vais quand même racheter ça même si je l'ai peut-être déjà à la maison, heu, ça ça c'est des choses que que beaucoup de gens connaissent.
Ouais. Mmh. Ouais. <chuckles> Ça, ça arrive souvent avec, heu, la crème fraîche, le beurre, enfin. <chuckles>
Oui. Et et finalement, heu, il y a aussi aujourd'hui pas mal d'outils, entre autres avec, heu, l'IA et il y a énormément de choses qui permettent d'enregistrer ça de manière très simple, en prenant une photo de sa liste de courses à chaque fois, heu, en prenant une photo de son frigo, on aujourd'hui, il y a plein de méthodes et plein d'outils très bien faits qui permettent de tout de suite lister tout ce qu'on a.
Ah oui, bah la le Bah, je j'avais jamais pensé à ça, la liste, enfin, prendre en photo le le ticket de caisse. <chuckles> Heu
Ah oui mais ça l'est. Aujourd'hui, une IA te fait immédiatement une liste, heu, de tout ce que tu as acheté et quitte à l'enregistrer dans un dossier particulier, de manière à, demain, je veux faire ma quiche aux poireaux, heu bah, tiens, juste poser la question: «heu, est-ce que j'ai, heu, tous les ingrédients pour ça?».
Ouais. Ah c'est top ça! Ah c'est c'est top! Enfin, j'ai enfin, j'utilise un petit peu, hem, heu, les outils, applications IA et tout ça. Mais pour le coup, heu, le tester sur mes repas, non j'ai jamais fait. Mais ouais, OK.
Ça peut être une idée.
Ah bah je je le teste, heu, dès <chuckles> dès mes prochaines courses. <chuckles>
<chuckles> Après, c'est toujours c'est toujours un process à mettre en place, hein. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, hem, pour changer la donne justement et et t'amener un peu de confort, il il va falloir à un moment donné, heu, entre guillemets, «sortir un peu de sa zone de confort» et faire un petit effort, qui qui permet de changer la donne, c'est c'est sûr aussi mais vous avez la chance d'être 2 finalement et de pouvoir aussi, heu, ah vous soutenir un peu pour essayer de d'avancer dans ce domaine.
Mmh mh. D'accord et puis, heu, j'imagine aussi que, hem, il y a peut-être des é des applications pour, heu, utiliser les restes. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de, heu, on essaie justement de viser pile dans les quantités, parce que les restes traînent au frigo et puis ne sont pas, heu, ben, finalement, ne sont pas consommés au bout de 3-4 jours et ça finit à la poubelle et heu, donc j'imagine aussi qu'il doit y avoir des des choses aussi en termes d'outils sur, heu, sur l'usage, heu, enfin l'usage, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait de réutiliser les restes.
Mmh mh. Oui, ça ça assurément, il y en il y en a. Il suffit de aujourd'hui, finalement, de décrire, le ce qu'il y a dans les restes.
Mmh mh.
En soi, presque le le des fois très simplement le peser et puis dire, voilà, j'ai j'ai tant en quantité de ça, qu'est-ce que je peux faire avec sachant qu'on est 4 pour manger, heu, c'est des choses qui peuvent se définir ou au moins à minima te donner des idées, et comment les utiliser. Mmh.
Ouais, c'est ça. Mettre sur des pistes, ouais. OK, bah, c'est parfait, écoute, je j'avais pas conscience, heu, de ça, qu'en tout cas la la technologie aussi pouvait m'aider à, mmh, à à mieux planifier mes repas. Je moi, je pensais uniquement, heu, je sais que ça existe mais pour le coup, j'ai pas le budget pour, heu, m'en procurer. Je sais que ça existe les frigos connectés, mais heu, mais j'avais jamais, heu, pensé à une astuce, on va dire plus pratico-pratique où on a juste le téléphone, un appareil photo et puis l'application à qui on balance, heu, ce qu'on vient d'acheter, donc heu, bah, écoute, c'est, heu, c'est abo ça reste abordable comparé au prix d'un d'un frigo connecté, par exemple.
Mmh. Oui, c'est c'est des choses nouvelles qui restent, heu, qui sont aujourd'hui accessibles pour tous. On n'a pas encore finalement tellement l'habitude- l'habitude d'utiliser mais même si c'est pas encore, heu, c'est peut-être pas ultra-performant ou ça conviendra pas à 100%, heu, à tout le monde, dans tous les cas, heu, je pense que ça peut apporter à minima des pistes ou au moins une une vision différente pour, heu, pour essayer de de, bah, de de de modifier un petit peu ses habitudes et peut-être, heu, se faciliter la tâche parfois.
Ouais. C'est ça. Ben, écoute, je te remercie d'avoir en tout cas, hem, heu, de m'avoir aidé, heu, à trouver cette solution-là et puis, heu, bah, là, je je vais aller sur les stores et puis, heu, essayer de télécharger la bonne application pour pouvoir, heu, suivre tout ça de manière digitalisée et et forcément, du coup, plus accessible pour moi.
Eh bien écoute, heu, j'espère que tu trouveras, heu, dans tous les cas, le le la méthode qui te qui te conviendra et puis, heu, si ça a pu t'apporter un peu de soutien, c'était avec plaisir.